Imm, ben, eee, son zamanlarda işte bir 3 senedir falan bir ortaklığın içerisindeyim, eee, ve bir, hani, çocuk o şeyimiz var, eee, daha doğrusu 2 tane çocuk merkezimiz var. Bu da Amerikan menşeli bir çocuk merkezi. Eee, dolayısıyla bütün aslında bilgimiz ve her şeyimiz ders kalıpları, dersler ve her şey yani yapmamız gereken her şey aslında, eee, tamamıyla Amerika'dan geliyor. Yani biz aslında birer iyi b iyi bir uygulamacı olmaya çalışıyoruz. Iıı, ancak ortağımla da ilgili, yani, böyle, hani, daha değişik bir karakter. Hani, benim benle çok aslında uyum sağlayan bir karakter değil, eee. Bi biraz daha değişik düşünen bir insan, eee, ve bazı ye bazı konularda işte fikir ayrılığına da düşebiliyoruz özellikle hani vizyon konusunda. Çünkü, eee, bazı şeylerde, emm, yani bazı konularda, eee, onun yenilikçi değil de çok standart yani böyle eski eskiye takılı kaldığını görüyorum. Biraz da yaşça benden daha büyük biri. Eee, belki, hani, ben daha genç olduğum için, hani, sonuçta birazcık daha, emm, ne bileyim ben daha modern düşünebiliyorum. Ama, eee, onda o tarz bir şey olmuyor ve, ya, bu beni gerçekten zorluyor. Çünkü, eee, işin ileriye gitmesi açısından da işte birtakım şeyleri tamam alıyoruz zaten bütün her şeyi ama yani, eee, ne bileyim mesela ben, eee, i i iş yerimizin yani, hani, ııı, sonuçta o merkezin daha modern gözükmesini, eee, daha böyle aydınlık ve daha hani, eee, rahat insanları, hani, içine çekebilecek şekilde olmasını ve bir de bahçe düzeniyle ilgili farklı şeyler istiyorum. Bahçemiz de var çünkü. İşte, bahçeye birtakım oyuncaklar yapılması gerektiğini ve hani bu oyuncakların da gerçekten Avrupai kalitede hani biraz böyle kaliteli ürünler olmasını istiyorum. Eee, ama o biraz daha ucuza kaçmak istiyor ama işte o ucuzlukla kalite arasında gidip geliyoruz. Yani biraz tartışmamız var bu konularda. Sana da aslında biraz, ımm, fikir danışmak istedim. Yani, eee, böyle bu kadar zor olan birini de aslında hani kendi vizyonuma nasıl çekebilirim ya da, ımm, na neler yapabilirim yani?
Peki. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Tabii. Hımm. Evet. Anladım, eee, yani anladığım kadarıyla, hani, ortağınla hem bir ufak, ııı, çaplı bir jenerasyon farkınız var. Hem bakış açısı olarak sen biraz daha modern, o biraz daha böyle geleneksel bir yerde. Eee, bir de işe yatırım, ııı, daha fazla yatırım yapma konusunda ve o yatırımın içeriği konusunda da görüş ayrılıklarınız olmuş. Yani bu noktada hani hakikaten, eee, anladığım kadarıyla da, ııı, sadece 2 ortak sizsiniz, biraz zorlayıcı bir durum gibi görünüyor. Iıı, çünkü sen de yaptığın şeyin, hani, eee, mantığına inanıyorsun ve hani bu şekilde işi geliştirmek, ııı, yönünde düşünüyorsun. Şimdi ben bu noktada şeyi sormak istiyorum, ııı, hani, eee, aranızdaki ortaklık düzeyi nedir? Yani 50-50 mi şey mi? Hani daha önce karar alma, ııı, pozisyonlarında hani mesela ayrı ayrışmış, ııı, karar alma yetkileriniz var mı birbirinden? Yoksa her konuda hep ortak mı karar aldınız bugüne kadar ya da böyle yatırım şeylerinde? Bir de hiç hani daha önce, eee, belki farklı görüşte olup da uzlaşabildiğiniz bir yer de oldu mu? Biraz detaylandırabilir misin?
Evet. Hı hı. Evet. Eee, yani, şey, eee, yü yüzde elli elli ortaklığımız. E, dolayısıyla, hani, aslında, eee, beraber karar vermeye çalışıyoruz ama, tabii, karakter olarak onun daha baskın geldiği yerler de olabiliyor. Yani, mesela, dediğim dedik bir karakter olduğu için bazen, mesela, ben, "Tamam ya, onun dediği olsun da, hani, sorun çıkmasın." diye baktığım taraf oluyor. Ama, mesela, bu sorunda onu yapamıyorum. Çünkü, eee, eğer onun dediği şekliyle kalırsak, emm, yani, bir nevi, hani, o şeyi, eee, modernizasyon, ııı, şansını kaçıracağız gibi geliyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Ben, eee, aaa, çok da geziyorum, bu arada gezdiğim her yerde de mutlaka, eee, bu merkezin, eee, değişik yerlerine de gidiyorum. Hani, oraları da görüyorum, işte, fotoğraf çekiyorum, fikir getiriyorum. Hani, onun öyle bir şeyi de yok, yani. O sonuçta sadece Türkiye'dekileri biliyor. E, dolayısıyla, aslında, birazcık da, hani, biraz farklılaşmamız gerekti. Yani, tamam, bir standart var ama o standardı, aslında, istediğin kalitede uygulama şansın var. Yani, eee, şimdi, mesela, yurt dışındaki yerlerde genelde bahçeli yerler tutmuyorlar ama bizde bir bahçe var. Mesela, o bahçeyi hakikaten çok da güzel bir yer buldum. Böyle acayip, emm, eee, b çocukları değişik şekilde oynatabilecek, işte, değişik, iii, bir oyun parkı gibi ve çok haki hakikaten de şey, kreatif bir yer. Eee, ama, tabii, bütçe açısından biraz fazla geldiği için onu anladığım kadarıyla endişe ettiriyor. Emm, yani, karar alma yetkisi, aslında, ikimizde de aynı ama, eee, işte, bazı konularda biraz çekişmeli oluyor.
Evet. Hımm. Peki. Güzel. Hı hı. Evet, anladım. Eee, ya, şu an aslında biraz daha netleşti konu benim de gözümde. Eee, bu noktada sanırım, eee, burada şöyle bir durum var. Hani, ortağın galiba aslında, hani, bu yapılacak olan yatırımın belki de geri dönüşüne, eee, çok inanmadığı için biraz geri duruyor. Yani, o yüzden herhâlde pahalı geliyor. Anladığım kadarıyla bütçe olmadığından değil de, hani, eee, ya da o aynı bütçe başka bir yere kullanacak değil de, hani, "Gerek var mı?" konusunda belki bir, eee, şey yaşanıyor gibi anladım. Şimdi bu noktada şöyle bir şey önerebilirim ya da hiç denedin mi bilmiyorum. Eee, bu öncelikle bu "yurt dışını geziyorum" dedin ve, hani, "e, şimdi bazı yerleri görüyorum" ö dedin. Bunların belki mesela bunları, eee, fotoğraflarını, hani, internet sitelerinden, eee, bir paylaşım yapabilirsin. Küçük belki bir sunum hazırlayabilirsin. Yani, şirket için, hani, bir iş planı gibi, ya, ya da bir finansal filan gibi. "Şimdi, biz bu işe ş hani, şu kadar yatırım yapabiliriz, karşılığında, işte, hani, atıyorum, işte" Bunun için günlük mü, hani, şey yapıyorsunuz, bilet mi kesiyorsunuz, aylık abonelik mi tam onları bilmiyorum. Ama, eee, işte, "...bunlar da şu kadar da bir geli geri Ya, bize getirişi, yani, getireceği para, hani, kârı şu kadar olur. Ve şu kadar ayda şu kadar, işte, hani, amorti etmesini düşünüyorum kendini." gibi bence bir finansal plan yaparsan, hani, sen de bilmiyorum bunu kendin e açından yaptın mı? Eee, sen de bunun mantığını görürsün. Belki burada, hani, uzlaşmayı daha kolay bulursunuz diye düşünüyorum. Yani, kâğıt üstünde, eee, yapıldığında ve bütün hesaplar yapıldığında tabii ki, hani, eee, evdeki hesap her zaman çarşıya uymayabilir ama genel bir şey olacaktır. Ne kadar, işte, bir, hani, eee, artış yapacaksınız fiyatlarda, onun için ne keseceksiniz? Böyle, bir, eee, şey geliyor aklıma.
I hı. Hımm. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Eee, yani, tabii ki bir hakikaten bir fizibilite raporu hazırlamak mantıklı olabilir. Bak, şimdi sen söyleyince bana da uygun geldi. Çünkü ben biraz daha, böyle, hani, eee, iptidai konuşuyorum gibi, yani, hani, işte, "Şu olsa çok iyi olur, bu olsa çok iyi olur." ama bunu hakikaten rakamsal bir şeye dökmedim. Eee, bunu yapmak kesinlikle çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var tabii, fiyat artışını, hani, biz yapamıyoruz, ııı, çünkü Türkiye'nin ana bayisi var. Yani, biz, eee, hani, alt bayiler ka eee, şeyinde kalıyoruz. Ancak onun karar verip fiyat artışı yapması gerekiyor. Ama, yani, şu anda iş çok güzel gidiyor. Çok da güzel kazandırıyor, eee, ve, hani, eee, 3'üncü senenin sonunda artık çok da yerleşti. Yani, insanlar artık, hani, eee, bize getirmeden çocuklarını asla başka bir okula göndermiyorlar. Dolayısıyla, hani, 0-5 yaş olduğu için de, hani, bebekten itibaren de gelebildikleri bir okul. Eee, dolayısıyla da, hani, s sevilen bir marka hâline dönmüş vaziyette. O yüzden de, hani, eee, ben, eee, tersine bir yö şeyle gideceğini çok acayip bir, eee, sansasyonel bir şey olmazsa, zannetmiyorum. Eee, ama, eee, yani, tabii şey konusunda da haklısın. Hani, ortada bir şey yokken de ikna etmeye çalışmak da yanlış olabilir aslında. Belki, böyle, hani, eee, eb tam hazırlandığım ve bütün aslında malzemelerin ne kadar olduğunu gösterdiğim ve bize gelecek vadede, yani, hani, orta ve uzun vadede ne getireceğini birazcık, böyle, aslında vizyoner bir bakış açısıyla ortaya koyabildiğim anda anladığım kadarıyla, eee, belki de ikna etme şansım olabilir. Haklısın, yani, bunu yapabilirim. Ya, bu çok mantıklı bir fikirmiş gibi geldi şu anda bana.
Evet. Hımm. Harika. Güzel. Hı hı. Evet. Yani. Hı hı, harika, yani, böyle yaparsan, hani, biraz daha, böyle, işte, "Sendin, bendim. Olur mu, olmaz mı?" diye, hani, şeyden, eee, subjektif bir yerden çıkar bir kere tartışma. Bir de şöyle bir şey de geliyor aklıma. Eee, bir alternatif yol olarak da, hani, dedin ya, "Henüz hangisinin, eee, fiyatı nedir vs. şey yapmadım." Eee, mesela bunlar parça parça alınabilen bir şeylerse, belki şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Orada en çok fark yaratacak 1-2 tane, eee, a alet diyelim, hani, eee, s seçip, eee, şey diyebilirsin, yani, "Sadece ş mesela şuradan başlayalım, bakalım bize bunun geri dönüşü ne oluyor?" hani, gibi. "Eee, ondan sonrasında, eee, adım adım ilerletiriz." vs. gibi bir, eee, şey de düşünülebilir. Yani, eğer, böyle, hepsi birbirine bağlı şeyler değilse mesela, hani, o o da mesela, "Ucuzuna kaçacağımıza" dersin ki: "...bunların 1 tanesini 2 tanesini alalım." Ama gerçekten en fark yaratacak şeyleri, yani, hani, her yerde olmayan bir şeyi dâhil edebilirsin. Belki bu da bir, eee, şey, yani, en azından bütçeden çıkmadan, onun kafasındaki bütçeden çıkmadan bir şey ekleme, eee, sonrasında iyi giderse, tamam, bu size bir artış getirirse, eee, üzerine ekleme gibi düşünülebilir.
Evet. Hımm. Hımm. Am Evet. Hımm. Evet. Ya, aslında bu harika bir fikir, biliyor musun? Çünkü bizim konseptimizin içerisinde de zaten oyun alanımız modül modül ve ben de, eee, İngiltere'den böyle bir şey buldum aslında bahçe tasarımı olarak ve, ya, hakikaten modül modül yapabiliyorsun. Yani, hani, aslında, hani, bir modülü koyup, eee, ne bileyim, aaa, 3 ay sonra diğer şeyi koyabilirsin. Aslında, hani, mesela bize gelen çocuklar için de aileler için de aslında farklılık olabilir, yani, böyle genişleyen bir, eee, oyun alanı. Yani, zaten biz de, hani, oyun alanı konsepti zaten aşağıda çok büyük bir salon içerisinde var ama, ha, bir de bahçeye de böyle bir şey yapabilirsek aslında bence çok, hani, böyle, inovatif bir şey olurmuş gibi geliyor bana. Yani, o yüzden de mesela diğer, eee, bayilerden de bir anlamda farklılığımız olur ve, hani, eee, çünkü biz Anadolu yakasında çok iyi bir yerdeyiz ve dolayısıyla, hani, eee, İstanbul'un o yönündeki, hani, şeyleri de daha rahat, eee, müşterilere de daha çok hizmet verebilirmişiz gibi geliyor.
Evet. Değil mi? Hı hı. E, tabii. Yani, bir de, hani, şey de sosyal medyanızda da belki bunları biraz öne çıkartıp, eee, işte, biraz belki karşılaştırmalı, eee, bir reklam tipi, ya, işte, İngiltere'deki şu, işte, bilmem ne, hani, modüllerini buraya getiriyoruz filan, böyle bir, hani, biraz da parlatıp onu zaten nasıl yapılacağını, hani, sen daha iyi bilirsin, eee, böyle bir yerden de o etkiyi de arttırıp, insanları da merak ettirip, hani, a, bir dakika ya bu iş nereye gidiyor, ne yapacak falan, bu insanlardan, böyle, bir sorma etme, etkileşim geldikçe de partnerine de mesela onu da gösterebilirsin, hani, sosyal medya üstünden.
Hıı. Hıı. Hıı. Ya, gelmeden tabii böyle bir şeyi yapma şeyim biraz riskli olabilir çünkü bu sefer, hani, beni ikna etmek için mi bunu yapıyorsun gibi bir şeye gidebilir. He, ama, yani, belki bir ilk modül geldikten sonra, eğer onu kabul ettirebilirsem tabii, ya, aslında şey, yani, bence fizibilite raporuyla, eee, ve, hani, "bak bunu modül modül yapabiliyoruz, hani, bütçemizde çok zorlamayacak" tarzında bir yaklaşımla, eee, ben bir şekilde ikna edebileceğimi, eee, düşünüyorum. Çünkü şeyler çok kaliteli, yani, malzemeler gerçekten çok kaliteli ve bizim markamızla uyum sağlayacak. Renkler mesela aynı şekilde. Çünkü, ııı, sonuçta, ııı, yani, bizimki de dünya çapında bir marka olduğu için belirli renklerimiz var ve o renklerin ha haricinde zaten dışarısına çıkamıyoruz ama mesela, eee, baktığım bu firmada bizim istediğimiz renklerde üretebiliyorlar. Bizim istediğimiz, mesela, boyutta üretebiliyor. Bu da çok önemli. Çünkü, hani, ben standart bir, eee, şeyi almak yerine, yani, alıp, hani, böyle, eee, kendi şeyime uydurmaya çalışmak yerine kendi alanıma, eee, aslında ben kendi şeyimi verip, eee, yani, eee, i sahip olduğum alanı verip onun içerisine uygun bir şekilde yaptırmak konusunda da bir avantaja sahibim, yani, o yüzden de bana çok, ııı, mantıklıymış gibi geliyor ama çok güzel fikirler verdin. Yani, hakikaten hepsini tek tek uygulamayı düşünüyorum. Eee, benim için de harika bir şey oldu. Çok rahatladım, biliyor musun? Yani, bir yol haritası çıktı karşıma.
Ha, yok Evet. Anladım. Tabii. Mutlaka. Güzel. Harika. Hı, çok sevindim rica ederim. Sosyal medyayı da modüllerin belki ilki geldikten sonra için söylemiştim bu arada. O onu da düzelteyim. Ah, çok sevindim yardımcı olmasına.
Evet. Çok teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.
Görüşürüz.